E mi viene da chiederti, ehm, nella fase invece della tristezza che tendi a a fare quell'acquisti online, no, quindi, ehm
Mh-mh.
la fase subito do dopo aver acquistato qualcosa, ehm, senti già dei cambiamenti o ehm, ti ti ti senti già diversa, più appagata anche perché comunque non è un acquisto diretto, comunque devi aspettare, no, prima che arrivi, diciamo, questa consolazione. Ehm,
Sì, e ehm, mhmm, in effetti sì, non è un acquisto diretto, però, ehm, so già che l'ho acquistato e quindi poi parte la fase un po' di e diciamo, eccitazione dell'attesa di quando arriva. Quindi comunque, mhmm, diciamo che sì, son 2 stili diversi che utilizzo, però già mi sento meglio al pensiero che comunque arriverà.
Dell'atte okay.